Không nha, mình, à, mình cũng nói với bạn là sáng nay á là là mình mới vừa ừ, sáng nay lâu lắm lâu lắm rồi mới đi mua á. Kiểu giống như là, tại vì hôm nay nhà mình là có cái tiệc nhỏ, đám giỗ nhỏ á, cái xong mẹ mình nói là "Ôi, r đi ra chợ mua cái con gà đi bộ", mà mình có biết cái con gà đi bộ là cái con gì? Trời ơi! Thường, à, đi vô siêu thị m ừ, <chuckles> mình có biết con gà đi bộ đó ừ, bởi vậy, <laughs> cái xong ừm, thường bạn mua gà là vô siêu thị người ta đóng gói sẵn trong bịch hút chân không, đúng hông?
Khỉ đù đù hay là hay là chỉ sáng nay đi chợ mua con gà thôi? <laughs> Ờ. À, à, hôm nay có tiệc hả? <laughs> Hôm, mình cũng không biết con gà đi bộ. <laughs> <laughs> Lần đầu tiên nghe luôn á, ừm. <chuckles> Bất ngờ. <chuckles> B đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, có giá dán lên đó luôn, khỏi cần trả. <laughs>
Ừm. Yeah, yeah, đúng rồi đó, cái con ui, con gà đi bộ là con gì mà mẹ nói là "Con gà đi bộ bóp gỗ bóp gỏi mới ngon", đó. <chuckles>
Con gà gì? <laughs>
Xách dép đi mua, ừm, mà giao cho cái con hổng biết cái gì hết. ừm.
Xong <laughs> xong trả được 5.000. <laughs>

Ồ, trời ơi, trời ơi, wow! Trời, chắc là bạn tức ói máu luôn, đúng hông? Đúng rồi. Ừm.
<chuckles> Đây, đúng vậy. Trong trong khi mình, ừm, đó là vừa, ừm, vừa mua bị hớ này đúng rồi, trả tiền 1 kí xong, xong lúc đầu là cô cô bảo là "1 kí là 220 nha con." Xong ừm, xong rồi mình cũng trả nha, mình à, mình cũng nghe người ta bảo là cái chợ đó nói thách <chuckles> ghê lắm, xong mình cũng trả là, ôi, mình cũng trả là "Ê, vậy thôi cô bán con 200 được không cô?" Ừm, ô, cô cũng ừm, ừ, ừ, ừ, <laughs> đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cô đúng rồi, cô n cô nói: "OK." Xong mình tưởng là mình mua được, ừm, nó rẻ nữa chứ, ờ, đúng rồi, tưởng tưởng nó hời quá hời quá, ai ngờ đâu, xong ừm, ừm, thành ra là vậy đấy. <chuckles>
Trả tiền 1 kí. Ừ, trả tiền 1 kí, ừm, xong rồi là ừm hứm. À há. À! Ừm. Ừm hứm. <chuckles> Ôi! Ừm. Ừ, ừ, ê, y chang mình sáng nay luôn, mình cũng nói là trả 5.000 còn cô đó cũng OK 90.000 luôn, mình tưởng trả giá thành công rồi, đúng hông bạn? Ừm, ừm. <chuckles> Giá hời, đúng hông? Ừ, ừ. <chuckles> À há, ừm. À há.